Baik, sehat. Masnya gimana kabarnya?
Alhamdulillah kabar saya juga baik nih Mas. Masnya ini lagi ngapain nih siang-siang begini?
Oke. Lagi santai sih ya. Kayaknya enaknya ngobrol santai kalau siang-siang gini.
Oh gitu. Iya sih kalau siang-siang gini, kita itu enaknya ngobrol tentang sesuatu yang mungkin, eee, agak sedikit bernilai tinggi nih, kayak mungkin ngap ngobrolin politik gitu, keren juga nih Mas. Mumpung masih siang nih, energinya masih banyak. <chuckles>
Iya. Wah apa itu? Oh, betul betul. Benar. Oke. Tentang politik ya.
Gitu. Nah, aku tuh pengen itu Mas heeh, kadang aku tuh, eee, apa ya, bertanya-tanya gitu dalam pikiran aku, "Kenapa sih semua orang itu kok kayak kurang tertarik," gitu ya, "sama politik." Kan yang yang tertarik cuma segelintir orang kan ya, yang lainnya itu kayak cuek, enggak peduli gitu, nah itu kenapa ma
Iya. Apa itu? Iya. Iya. Iya. Hmm. Iya. Saya juga, eee, sering ngelihat sih karena mungkin menurut pandangan mereka bahwa politik itu enggak penting karena kan ada yang bilang kalau, "Siapa pun presidennya yang kerja ya tetap kita sendiri, yang ngehasilin duit tetep kita sendiri." Jadi bagi mereka mungkin kebijakan-kebijakan enggak berpengaruh terhadap kehidupan mereka padahal kan aslinya pastinya semua itu, eee, berpengaruh kan tentang kebijakan-kebijakan, eee, apa, presiden itu.
Hmm. Iyem. Ada benarnya. <chuckles> Betul sekali. Iya, berpengaruh sekali.

Benar, Mas, kalau aku, sih, jadi inget kayak perkataan bapak proklamator Indonesia, Insinyur Soekarno. Dulu, kan, beliau pernah mengatakan, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia." Artinya, pemuda zaman dulu dengan sekarang sebenarnya sama, sih, cuma sekarang pemuda itu, kan, kebanyakan terlena, nah, andai pemuda-pemuda sekarang itu disadarkan, dibikin melek politik dengan edukasi yang cukup, perlahan-lahan dan mungkin dikasih info yang apa, ya, bahwasanya, negara ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, misalkan kasus korupsi, kemudian penggelapan, penegakan hukum yang tidak adil. Itu mungkin para pemuda akan bangkit juga, Mas, bergejolak juga karena imunnya pemuda itu, kan, darahnya bergejolak, Mas, cepat banget mereka itu untuk peduli, heeh, pemuda, gitu.
Ap iya. Oh, iya iya. Iya iya. Betul betul. Iya. Iya. Iya iya, betul. Betul. Iya. Betul betul. Iya, namanya juga pemuda, ya, kan. Iya, sedang masa di mana lagi semangat-semangatnya, nih, tentang apa pun itu, misal pekerjaan mereka, hobi mereka, atau ma mungkin tentang politik, eee, mereka pasti semangat, kan, selagi mereka masih muda, gitu.
Iya, benar benar. Hooh. Benar banget, Mas. Jadi mereka akan langsung gampang, peduli, langsung gampang digerakkan ketika itu, tuh, menying menyinggung ego mereka, men menyinggung apa, ya, kepentingan mereka. Nah, kalau masalah politik itu, kan, sebenarnya menyinggung kepentingan dan apa, ya, eee, kehidupan mereka juga, jadi kalau mereka disejajarkan dengan edukasi yang cukup, saya rasa pemuda, terutama Gen Z ini bisa menjadi aset yang cukup diperhitungkan, Mas, untuk bisa merubah kondisi negeri supaya jadi lebih baik.
Mhm. Iya. Eh. Betul betul. Betul, betul. Betul. Menyadarkan mereka betapa pentingnya politik untuk kehidupan mereka di masa mendatang, kan.
Iya. Iya, benar banget, Mas.
Betul, oke.
Gitu. Ya, kalau heeh, kalau kita bicara tentang politik, memang ini nggak akan habis-habis, Mas, namanya politik itu mau dibahas dari luas banget, gitu. Tapi aku senang, sih, bisa ngobrol sama Mas karena bisa sharing informasi dan saling berbagi pengetahuan, pengalaman, gitu.
Menarik. Iya. Terlalu luas cakupannya, ya. Wah. Mantap mantap. Betul. Oke. Diskusi yang sangat menarik, ya, dapat insight baru, dan dari perspe perspektif yang berbeda, kan. Oke, terima kasih.
Iya, Mas. Siap, terima kasih, Mas, ya. Iya, terima kasih, Mas, ya, tapi iya, sama-sama.